بُصي، أنا عندي مُشكلة و وبجد مش قادرة أتأقلم فيها، ولا عارفة أعمل إيه؟ ولا قادرة إن أنا أتكلم مع حد مِن اللي حواليّا فيها. وعايزة حد كدا يَنَصحني. فاضية تتكَلمي معايا، وتسمعيني، وتديني مِن نصايحِك؟
آه طبعًا فاضية أنا معاكِ دايمًا في أي وقت. آآ احكي لي إيه اللي حصل؟
بُصي، أنا كنت متجوزة يعني قَعدنا حوالي 10 سنين متجوزين، وقَبلَها كنت أعرفه 3 سنين في الجامعة. كنا بنحب بعض، وبَعدين اتخطبنا واتجوزنا، يعني زي سير الحياة الطبيعية، وخلفنا، وبقى عندنا 3 ولاد. وبعدين حصلت حاجة كدا مَا بيننا، خَلت الحياة ما بيننا مُستحيلة، وانفصلنا. ومن ساعتها وأنا مش قادرة، مش قادرة أتعامل، مش قادرة. كل حاجة بتفكرني بيه. مش قادرة أركز في شُغلي، مش قادرة أركز مع الولاد. فاهمة الإحساس اللي هو بالضياع ده؟
امم. امم. آه، طبعًا أنا مُتفهمة شعورِك جدًا بجد وحَاسة بِيكِ، وحقِك طبعًا إن أنتِ تَحسّي بال بالتوهة دي، أو تحسي إن أنتِ مش طبيعية، لأن بعد مُدة طويلة كمان، وكمان قصة حُب. طَب احكي لي أكتر آمم حصل بسبب إيه مثلًا؟ أو وتأثيره عليكِ كان عامل إزاي؟
بُصِي، حصل بسبب إيه؟ آآ بسبب واحدة، يعني كالعادة هو في حد في شغله، اتعَرّف على حد جديد، ادِّتُه الاهتمام اللي أنا تقريبًا ما كُنتش بَادّيه له يعني على حد تعبيره، هوَّ قَال لي كدا. قال لي إنّها اهَتمّت بِيه، وأنا الوقت دا كُنت مَشغُولة مع الولاد، والبيت، والشغل، والدراسات العُليا اللي أنا باحَضَّرها. فهو شَايف إن أنا كُنت مسَقّطاه مِن دايرة اهتماماتي، وده المُبرر يعني إن هوَّ يرتبط بقى بواحدة جديدة. لَمّا عرفت الموضوع، حسّيت كأنّه خَانني. <sighs> الموضوع كان أكبر مِن الخيانة أوي جُوّايا، إحساس إن هو <tsk> إزاي كُل السّنين الحب دِي تَروح؟
يا خبر! امم. يا حبيبتي. خَان ثقتك.
بالضبط، إ إزاي كُل سِنين الحُب دِي تروح؟ إزاي كُل الكَلام الحلو اللي كان بيقوله لي أنا يروح يقوله لها؟! حَسّيت بعدها إن الحياة ما بيننا خلاص، وصلت لطريق مش هينفع نكمله، فانفصلنا.
أيوه. عندِك حق طبعًا. امم، للأسف أنا مُقدرة طبعًا شعورِك جدًا، ودِي تَجربة صَعبة يع على أي حد بيمُر بيها. ناس كتير جدًا ح مَرَّت بال بالتجارب دِي، بَس بَعد فَترة بي بيحاولوا إن هم يتَخطوها أو يقضوا في الشعور ده فترة. خُدي وَقتك كُله في الزعل. وحقك طبعًا، وحقِك إن أنت ما تبقِيش قادرة تنتجِي، ولا قادرة تفكّري، ولا قادرة تتحركي أصلًا. خُدي كل وقتك براحتِك. بس أهم حاجة ده ما يأثرش بعدين عليك، يعني ياخد فَترته ويرُوح، ما تفضليش كدا دايمًا. طَب أحكي لي برضو عملتِ إيه؟
أنا فاهمة اللي أنتِ بتقوليه، بس أنا فعلًا، مش قادرة أعمل حاجة أنا طول الوقت باعيط وقَاعدة في أوضتي. مش قادرة أَشُوف حد، مش قادرة أتكلّم مع حَدّ. حتّى شُغلي، بانزل يوم آه ويومين 3 لأ. مش قادرة أتعامل مع شعور بقى الناس كُلّها وهيّ عمّالة تقول: "يا حرام، هو دا اللي هي اتحَدّت الدنيا عشانُه." القصّة كان فيها تفاصيل كتير أوي، صعب إنّها تُختزَل في مشهد أو في كلمة، وتخَلّينا ننفَصِل. كمان الولاد ما بيننا م مشتتينني، أنا مش قادرة أَركز معاهم. أنا حاسّة إن أنا ضايعة، ضايعة ما بين حاضر أنا ما كُنتش عايزة أَعِيشه بالأسلوب ده، وبين مستقبل أنا كُنت م مش هو ده اللي أنا راسماه. فاهمة الأحاسيس دي ال اللي جُوّايا؟
يا خبر! مُفاجأة طبعًا. طبعًا، مفاجأة ومفاجأة كبيرة و وزي ما بنقول وقعة الشاطر بأَلْف، بقى دي وقعة قويّة جدًا، وبينكم أولاد كمان. طيّب شعور الأولاد إيه؟ بي بيشجعوكِ مثلًا، متفهمين، والّا لسّه أطفال؟
بصراحة هم الولاد كل اللي فارق معاهم إن هو ما بقاش موجود، يعني هم مش قادرين يفهموا الحالة اللي أنا فيها دي إيه، لإن أنا ما قلتلهمش السبب إيه، أنا قُلت لهم بس إن بابا قرر إن هو ياخد شقّة في مكان تاني وهيقعد فيها. هم كمان سنهم مش كبير أوي إن هم يفهموا، وحتّى أنا مش عارفة قُدّام هاقدر أحكي لهم، هاقدر أقول لهم إيه؟ هاقول لهم إزاي باباهم الطيّب اللي هم بيحبوه ما كانش زوج وَفِي، وما كانش حبيب وَفِي. مش قادرة، مش قادرة أتكلّم معاهم يعني أنا ابني الكبير عنده 11 سنة، بس أنا مش عايزة أكسر صورته برضو قدّامهم لإن هو في الأوّل وفي الآخر أبوهم، مش عايزة أتعافى على حساب ولادي. فاهمة الإحساس ده؟
امم. آه. إيه؟ أيوه، طبعًا. إحساس إحساس جميل منِّك أوي اللي هو برغم إن أنتِ اتوجعتِ، إلّا إن أنتِ لسّه برضو عندِك، آمم، زي ما نقول أخلاق عالية و وطاقة حب برضو جوّاكِ لولادك كبيرة، إن أنتِ مش قادرة إن أنتِ تقولي لهم مثلًا ده عمل كذا، تشوهي صورة صورته في عيونهم، بالرغم إن أنتِ ممكن ببساطة جدًا وناس كتير جدًا لمّا بتنفصل أو بتقرر إن هيّ تبعد عن تفكك البيت، بتروح بقى تكرَّه الأولاد في أبوهم، و وتعمل مشاكل علشان يستحوذوا على أفكار الولاد، وياخدوا الولاد كأنّهم كورة في الملعب. بجد يعني إحساسك جميل جدًا تجاههم، وحقيقي أنتِ أم عظيمة و وحساسة جدًا بيهم.
بالضبط.
طيّب خلّيني أقول لِك
بصراحة كلامِك مريحني.
أنا معاكِ دايمًا، طَب خلّيني أقول لِك مثلًا، ليه مش بتحاولي تِعملي هواية بتحبيها، آآ ت حاجة لو بإيدِيكِ علشان تِشغِلي لمّا تِشغِلي عقلك عن التفكير وتعملي حاجة بتحبيها، هتَ هتوَلِّدي جوّه نفسك طاقة سعادة، حتّى لو حتّى لو مؤقتة، حتّى لو بسيطة. بس بمرور الوقت، الوقت كفيل إن هو ينسيكِ كل حاجة، ويعَرَفِك قيمة نفسك. ما بتفكريش ليه مثلًا، تعملي حاجة handmade لو أنتِ بتحبِي الحاجات دي؟
عندِك حق. بصراحة أنا ما فكرتش في كده. أنا سيبت نفسي للحزن لحد ما الحزن ملاني واكتفيت زي ما بيقولوا، ما بقيتش قادرة إن أنا أبص في عين حد ولا أعمل حاجة باحبها. أنا حتى بقيت أنسى إيه الحاجات اللي أنا باحبّها. أنا انسحلت في فترة كبيرة أوي مع البيت، والولاد، وكل حاجة، وما بقيتش مركزة مع نفسي. أنا فعلًا وقبل ما أتجوز كنت باحب أعمل الcanvas كان حاجة جميلة كده بالخيوط، كنت باحب أرسم أرسمه وأعمِلُه بال أجيب الورق بتاعه وأرسمه كان بياخد مِنّي وقت، كان هو الهواية الوحيدة اللي أنا باحب أعملها مع جدتي الله يرحمها. بافكر فعلًا أعمل كده، وأقعد وأخُد وقت لنفسي.
طبعًا. آه. الله يرحمها و، حلو جدًا. وكمان هواية بتاخد وقت، إحنا أصلًا عايزين ما ما نسيبش وقت خالص لنفسِك تفكري فيه. نشغل كل وقتك. يا إما مع أطفالك، يا إما في شغلك، يا إما بتعملي حاجة، تشتتى تفكيرك، وما تحسيش أبدًا ولو للحظة إن العيب ممكن يكون كان فيكِ، أبداً، العيب ممكن يكون في أي طرف تاني في البنت اللي هو راح كلمها مثلًا، آمم فيه هو شخصيًا ما عادش مستقر، فيكِ أنتِ، أنتِ نَفسك مش مش قادرة تدي له حب. ممكن حاجات كتير ما تجيبيش ال ما تجيبيش اللوم كله على نفسك، اللي هو أنا السبب، أنا ما كنتش فاضية، أنا ما كنتش قادرة إن أنا أدي له حب. أبدًا، ممكن الظروف هي مشيت كده. فخلّيكِ مِسلّمة مثلًا إن أنتِ أكيد، أكيد هَييجي لِك حاجة أحسن.
عندِك حق. أنا فعلًا محتاجة أبص لقدام، وهابص لده كأن هي صفحة وأنا قفلتها، واللي هيفضل بس مواربها هي وجود الأطفال ما بيننا لأن هو في الأول وفي الآخر هو أبوهم. بس أنا مش عارفة شغلي إزاي بقي أفصل نفسي من كل الحاجات دي؟ تفتكري مثلاً، أنا لو نزلت شغلي بدوام كامل مش مجرد بس دوام جزئي زي ما كنت باعمل أيام الولاد، ده ممكن يخ يخلق مثلاً مجال إن هو يشغل تفكيري عن الكلام وعن ال الحالة اللي أنا فيها يطلعني والّا لأ؟
بالضب فترة م ده حلو جدًا. دي حاجة بجد حلوة جدًا، وكمان في الفترة اللي أنتِ فيها دي محتاجة بقى إن أنتِ ت تضب تغيري بقى مودِك ت تلبسي بقى حاجات حلوة، تحسِّني من نفسك. آآ المعظم البنات لما بي بيضبطوا جسمهم وشكلهم، ويحطوا بقى make up ويرجعوا لأيام ما كانوا قبل ال قبل الارتباط والولاد وال والحاجات دي كلها اللي مروا بيها دي، نفسيتهم بتكون أحسن. أنتِ بتشتغلي شغل بتحبيه أصلًا، والّا أنتِ مجبرة عليه؟
لأ، أنا باشتغل شُغل باحبّه جدًا، وما باقدرش إن أنا أسيبُه، حتى في وسط كل الضغوطات، أنا كُنت بانزل بدوام جزئي علشان آخد بالي من الولاد، ما كنتش متخيلة إن أنا ممكن أسيبُه.
طب حلو جدًا، يعني كمان مش مُجَبرة على إنّك تشتغلي. يعني أنتِ بتعملي دي حاجة حلوة من جوّاكِ.
بالضبط، فأنا فعلًا باحبه. أنا فعلًا هاحاول أعمل من حاجات كتيرة من اللي أنتِ قُلتيها. أنا هاروح أقص شعري. <laughs> أنتِ قُلتِ لي إن أنا محتاجة إن أنا أغيّر من و مِن مِن شكلي، وأغير م وأهتم بنفسي شوية. أنا فعلًا هاعمل كده.
أيوه، وتلبسي بقى جديد، بالضبط، وأي حد
هاحارب كُل هاحارب الحزن اللي جُوّايا بقصة شعر جديدة. أنا دايمًا كنت باعمل كده زمان، بس كانت الحاجات بتبقى صغيرة. دلوقتي هاحاول إن أنا أعمل ده فعلًا. هاهتم بنفسي أكتر، وهاهتم بشُغلي.
حلو جدًا، وما تسمحيش ما تَسمَحيش بقى لحد خالص. حلو جدًا، و ودي حاجة خاصة بيكِ، ما تسمحيش لحد أبدًا إن هو ييجي يتكلّم معاكِ في الموضوع، أو يتكلّم مع الولاد، أو يحاول ينصح بأي شكل مِن الأشكال، طالما أنتِ خلاص ما عَادش عنَدِك القابلية إن أنتِ ترجعي، أو أو مش متحملة تشوفي مثلًا نفسك اتعرَّضتِ للموقف ده، خلاص تقفلي الباب بقى. ما عدتيش تسمعي لحد، ما تسمعيش ما تحاول ما تتأثريش بالأطفال، لإن الأطفال بطبيعة الحال مش هيبقوا فاهمين أوي الوضع اللي أنتِ بتمُرّي فيه.
عندِك حق. فعلًا، أنا هاهتم بنفسي الأوّل، لإن أنا لو أنا بقيت كويّسة، الولاد كمان هيبقوا كويسين. وهاحاول أقفل الصفحة دي خالص، وأبُص لقُدّام. بصراحة، الكلام معاكِ يعني
بالضبط. وهيكونوا فخورين بيكِ.
يعني أنتِ بجد تر رَيحتيني وضَحكتيني لمّا <chuckles> افتكرت قد إيه أنا كنت باقص شعري، كنت باطلع مِن ال مِن حالة الحزن اللي أنا فيها. هاحارب الانفصال بقصة شعر جديدة عند الكوافير. بصراحة، أنتِ فعلًا ساعدتيني جدًا، واحتويتيني، وسمعتيني، وقدمتِ لي كمان حلول. أنا فعلًا مُتشكرة لكل الكلام، والكلام الحلو، والدعم اللي أنتِ قدمتيه لي. شكرًا ليكِ.
العفو لا شكر على واجب. أنا موجودة دايمًا لو احتجتيني في أيّ وقت.